Oye, que traigo un tema que que ya tengo tengo meses o o quizás un 1 año ya dándole vuelta a esto. Eh, te confieso que me siento excluido de del grupo de amigos de toda la vida, ¿no? Somos un grupo de, ahí del barrio, de la colonia, de que, pues, nacimos, crecimos, y jugamos basket, fuimos campeones municipales, hemos ido a jugar esta estatales, y luego en veteranos también, este, a nacionales. Bueno, es un grupo de de amigos de toda la vida y
Ujú. Ah. Guau. Sí, de mu m y muchas actividades juntos, ¿no?
y. Muchas, muchas, y también mucha fiesta, mucho cotorreos en la playa, Semana Santa, Semana Diabla, aquí y allá, ¿no? Everybody. Y, este, pero últimamente yo me he sentido excluido, ¿no? Y b eso me agüita, y me agüita porque, digo: "Ve, que no somos compas", y a muchos de ellos te voy a ser una un sincero, pues a mí, pues bendito Dios siempre me ha ido bien, este, en el en el ramo económico, sobre todo este, y y y y y
De todo. <chuckles> Ah, okey. Ujú.
antes que ellos, este, muchos no trabajaban y demás, no hombre, yo era el que pagaba las cuentas en los bares, en los antros, aquí y allá. Entonces, ahorita ahorita que, pues, a muchos de ellos, incluso a 3 de ellos les conseguí trabajo, gracias también les está yendo bien de hace tiempo. Pues, me gustaría escuchar tu tu opinión, tu consejo, ¿qué hago, no? En esta situación, me siento me siento excluido. Estamos en un grupo de WhatsApp y de repente veo que se reúnen y no me hablan, suben fotos, y: "Ah, mira qué qué canijos estos", digo: "Que que que que caramba", y este, que no me hablan y y y mira que que esto me sucede, no sé una, tu opinión, tu consejo que me que me puedas, este decir.
Ah. Ah. Oye, que situación tan difícil, me imagino que debe de ser bastante frustrante y decepcionante, y inclusive un poco de enojo, ¿no? Podría ser, ya me dirás tú, que, como tú dices, tú has estado por ahí, los has ayudado, inclusive les has ayudado como a conseguir trabajo, y no es como este hecho, a lo mejor, de que: "Ay, como como de pues, como te conseguí trabajo ahora, espero esto a cambio", pero, o sea, más bien lo hiciste porque tú sí los consideras tus amigos, pero a quién le parece.
Claro, claro. Porque somos amigos así, o sea, ujú, así es.
Claro, y que luego, pues, te den la espalda, ¿no? Y no te inviten, se vean sin que te digan, inclusive como que hasta puedan tener como otro grupo de WhatsApp en el que no estés tú, porque, pues, cómo hacen todo y tú no te enteras, ¿no? Entonces, este ¿y con qué tanta frecuencia y en qué tipo de reuniones sucede esto, sabes? Ha habido como algo que tú hayas dicho: "Oh okey, esto ya parece como que es en ciertos momentos" o y es como en general.
Mira que, eh, la frecuencia, es casi todos los fines de semana, y a la mejor no es que yo pudiera ir todos los fines de semana, ¿no? Tampoco a lo mejor, pues, tengo familia y salgo acá, pero que al menos me involucraran y a lo mejor si fuera medio seguidón, eh, un rato y demás. Lo que pasa es que ellos juegan básquet, y yo yo sigo jugando básquet, a lo que te decía ahorita, ellos siguen jugando básquet, yo ya me pues, me lastimé la lesión y no me cuidé, entonces, yo ya no ya ya no puedo jugar veteranos. Aunque pudiera ir tipo como como head coach a hace hacerle al al Greg Popovich, al Phil Jackson, pero pero, este, lo hacen. Y y y pues tú sabes, pues, después del juego, pues, la reunioncita, las cervecitas, y demás, y que se juntan en casa de fulanito, menganito, y a veces, este, pues, compran este piso, o o hacen carne asada, también ya más en forma. Entonces, y ahí suben acá en el grupo y me ha tocado a veces que el mismo grupo, que le hablen a otros locos y ahí los arroban acá hey, a uno que le decimos payaso: "Ey, payaso, cáele para acá". Y este al otro: "Ey, fulanito, vente para acá, este, cáiganle". Pero ellos, aquí está el tema, no sé si porque ellos le hablan, porque ellos yo ya no tomo, yo tengo ya más de de 10 11 años que que 11 años, más de 11 años que no tomo, y este, no sé, si si eso también se deba a que a que me excluyan de de esas reuniones.
Ah, mucho. Ujú. Ah, sí. Ujú. Ah. Ujú. Sí. A lo mejor, estos cambios en en muchas cosas que tú has tenido, como tu familia, tu trabajo, en los hábitos con el tema del alcohol, y también estas lesiones, pues, parece ser que lo han tomado de una forma como para excluirte, lo cual, pues, es es totalmente no está no está padre, ¿no?, no es válido, y tiene sentido que te sientas así, ¿no? Cuando, pues, ahora sí que tú has estado ahí para ellos en sus momentos que más necesitan. Y como tú dices, no es no es como que vas a ir cada fin de semana, pe y a lo mejor no vas, ¿no?, porque tienes cosas qué hacer, pero el simple hecho de que te puedan invitar o que te arroben también como como a este otro a este otro chico, de que: "Ey, te extrañamos, cáele", ¿no? O sea, ni siquiera como un: "¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo?", ¿no? O sea, entonces, sí, parece que estas acciones hacen que te sientas bastante excluido, ¿no? Y esta relación que tienes con el grupo, pues, me comentas que es de amigos cercanos, ¿no? Este, ¿has intentado hablar con alguno, con todos antes o, realmente, no has tomado esta decisión de decir: "¿Sabes qué? Deja, les digo cómo me siento", este, o a lo mejor a uno que otro <clears throat> a uno que otro, este, no sé si lo has intentado.
Claro, claro. Ujú. Así es, así es. Sí, sí, sí. Sabes que no, bu no no no lo he hecho, pero ahorita que lo dices quizás podría hacerlo con 1 o con 2 personas. Porque tú sabes que en el grupo hay con siempre hay 1 o 2 con los que tienes más cercanía y más confianza y que que, pues, o sea, y otros son más así que, sí, son bien compas y machín, pero como que no se dan para como que no tienen el estilo, no se da para tener este tipo de conversaciones. Entonces, eh, no l no lo yo no lo, pues, no no no no lo he tenido, no no no no se me ha ocurrido, de hecho. Lo que te puedo decir, por ejemplo, una vez y incluso, eh, un viernes yo fui a a verlos jugar, le dije a mi esposa: "Ey, voy con los morros acá, seguramente salga algún plan para despejarme". "Sí, sí, sí", me dijo, y, pues, ah, "tú adelante, ve". Y llegué y los vi jugar y todo, y cuando salimos ese día, dije: "a a ver, ¿ahorita a dónde nos vamos?" Y luego, y todos, curiosamente, tenían compromiso. "No no, pues, yo que voy para allá", o que "voy para acá, yo". "No, pues, que nos vemos". "Mm, ta", dije yo.
Ujú, claro. Ya. Ujú. Sí. Claro. Ujú.
Bueno, pues, me fui. Al día siguiente, porque esa jugaron en la 39 y más. Al día siguiente jugaron 2 categorías, jugaron la 44 y más, eh, de veteranos.
Ujú.
Y ahí pusieron en el grupo, y ahí sí, en las fotos, como 5, 6, 7 fotos, pisteando y cotorreando. "¡Ay!" dije: "No quiero no quiero pensar mal" dije, "que que que curiosamente, que cuando fui, no se reúnen, y cuando no voy, se reúnen", dije, pero se me hizo extraño. Pero, bueno, para tratar de responder tu pregunta, pues, sí me sí, no lo he hecho, pero, pues, me hace sentido a lo mejor buscar, este, hablar con alguien, pero ¿con qué qué tengo que decir o cómo cómo cómo la ves tú que cómo tendría que ser ese acercamiento?
Ah. Mm, sí. Pues, mira, yo creo que sí de debería de ser como con alguien como que tú dices, ¿no? Siempre hay 2 o 3 con los que te juntas más del grupo, y, pues, estaría bueno que que te acerques a estas personas con las que más sientes, ¿no? Porque sí, oye, o sea, parece ser que que, ¿cómo se llama? O sea, como que, pues, como tú dices, ¿no?, o sea, ya fuiste, a lo mejor ya no puedes jugar, pero fuiste y los apoyaste y estuviste, y casualmente ese día no, no hay nada. Pero al día siguiente sí, ¿no? Puede ser una casualidad, ¿no? O sea, ahora sí que, pero a veces, pues sí, uno más uno, pues, siempre va a dar dos, ¿no? Entonces
Ujú. Pues también puede ser. <chuckles> Claro, claro, claro.
La verdad siento mucho que eso haya pasado, pero la verdad no creo que haya sido algo fa di fácil para ti y y, pues, como que tú ibas con algo, ¿no? En la cabeza de que, "ay, pues, voy a a cotorrear con mis amigos, hace mucho que no" Yo siento que sí deberías de acercarte con estas a lo mejor no ponerlo en el grupo de WhatsApp, 1 eso sí creo que no deberías de hacer.
Ujú.
Eh, porque ahora sí que te expones a todos y, pues, como tú dices, no si son varios, pues, ahora sí que es cada cabeza es un mundo y pu pueden haber más de uno que te conteste algo que, pues, a lo mejor no va a ser contraproducente, ¿no? Entonces, si tú te acercas a estas 2, 3 personas y explícales: "Oye, pues, ¿sabes qué? Últimamente me me siento así, ¿sabes si si sí hay algo que está pasando?". O sea, yo siento que se debía ser directo, y al punto, ¿no?, o sea, de que me siento excluido, no me siento contento. Quisiera saber si tú sabes que si es algo que está haciendo como a propósito, si si estoy dando justo en el clavo, si genuinamente, pues, nomás a lo mejor, pues, no se ha dado y ya, ¿no? Y y que te respondan y, pues, acércate a alguien que sepas que te va a decir la verdad, ¿no? Que te va a decir las cosas al trancazo, y y así no sé si sí te parece bien de esa manera. O sea, yo intentaría como expresar los sentimientos de una manera, pues, clara y también respetuosa, ¿no? O sea, no de que, este, diciéndoles que que son los groseros o que se pasan de lanza, sino más bien como todo en primera persona, de que "yo siento que", "yo creo que", "yo he visto que", "yo he notado que", pero nunca de "ustedes hacen", "ustedes son", "ustedes me hacen sentir". Quieres siempre como poner la responsabilidad de tus sentimientos hacia ti mismo y como siempre en primera persona para que no se note como agresivo o que estás atacando, ¿no?
Claro, claro. Ujú. Ujú. Oye, fíjate fíjate que, eh, me gustó mucho eso cómo cómo plantearlo, ¿no? Y y desde mi pe perspectiva, ¿no? Yo creo, yo considero, yo he visto, yo percibo, yo siento, y y a la mejor que me digan: "¿Sabes qué? Oye, para nada, no, mira". Y esto, y a la mejor ellos ellos a lo mejor lo están haciendo, eh, eh, inconscientemente, ¿no? A la mejor porque yo no tomo, a la mejor dicen, ay que ellos a lo mejor: "Ah, pues, ¿para que lo para qué lo vamos a hablar si si si, pues, este loco ni toma? Porque a lo mejor no está en este ambiente" y demás, a lo mejor, no sea un ambiente para él, no sé no sé, este, a la mejor y de repente a lo mejor si yo les digo esto, a lo mejor como que caen en cuenta, ah, mira, lo estamos excluyendo, nosotros, este, eh, no lo no lo no lo habíamos notado. Entonces, está interesante está interesante la postura, así decirles, y en y en el peor de los casos, si eso no resuena y demás, este, to ahorita se me ocurre, ¿no? Ahorita que me llega un poquito la inspiración al al escucharte hablar. A lo mejor, este, sería bueno incluso a lo mejor, este, buscar nuevos amigos, ¿no? Que que sí resuenen conmigo en el tema de que a lo mejor gente que no tome, gente que le guste a lo mejor leer, gente que le guste hacer cosas que que a mí me gustan, ¿no? Porque estos también son muy baquetones, le gusta mucho salir a se creen, este se creen, este, Saúl Lisazo, se creen, este y salen de galanes y, pues, yo yo yo yo yo no ando en esos menesteres, yo tengo soy estoy casado y y, este, felizmente casado y no no voy a andar así en esos menesteres. Pero mira, sí me gustó porque son amigos que entrañables, que los conozco desde que estábamos niños y sí me gustaría, pues, seguir siendo parte de ellos. Te agradezco mucho que me has escuchado y y estos tips, eso de me gustó mucho eso de del yo que, o sea, hablar en primera persona y y así lo voy a lo voy a hacer.
Ujú. Ujú. <chuckles> Sí, me alegra haberte podido ayudar y, definitivamente, si crees que esas amistades ya pasaron de página, nunca está de más hacer nuevas amistades que, como tú dices, tengan afinidades que son más hacia ti, con tus valores, y con el tipo de persona y costumbres que tienes ahora. Tú sabes que, pues, si tienes alguna otra duda, quieres desahogarte, o inclusive un pequeño consejo, sabes dónde encontrarme. Que tengas una excelente tarde y descansa. Ojalá todo se resuelva pronto.
Muchas gracias por escucharme, nos vemos.